ค่ะ พอดีช่วงนี้นะคะ รู้สึกว่า ไม่ค่อยลงรอยกับแฟนเลยอะค่ะ หมายถึงว่า คุยกันได้ไม่กี่คำ อย่างเงี้ย แบบ รู้สึกว่า ทะเลาะกันแล้วอะ เหมือนมีเรื่องให้ทะเลาะกันโดยตลอด ก็ เอ่อ ครั้งล่าสุดเนี่ยทะเลาะกันแรงมากเลยค่ะ จริง ๆ มันก็มีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะ อย่าง อย่างจะยกตัวอย่างที่เล่าให้ฟัง ก็คือ มันมี คะ ให้เขาสั่งพิซซ่า ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ย
อืม อือฮึ
ให้เขาสั่งพิซซ่า ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ย
อือ ครับ
ว่าเราอะอยากกินแป้งหนานุ่ม แต่ว่าเขาเนี่ย สั่งเป็นบางกรอบมา จริงเขาก็ชอบกินบางกรอบ แต่ว่าเราอะบอกเขาแบบกำชับแล้วนะคะว่า เรา เราไม่อยากกิน แล้วพอเขา เขาซื้อมาอะค่ะ เราโมโหมาก แล้วก็ไม่กิน แล้วก็แบบ เถียงกันไปเถียงกันมา เขาก็เลยโยนพิซซ่าลงพื้นค่ะ ก็เลยทะเลาะกันใหญ่โต คืนนั้น ไม่เคย ก็คือแบบด่ากันทั้งคืนค่ะ แล้วก็สงสารเพื่อนบ้านมาก ใช่ค่ะ คือมันเป็นปัญหาหยุมหยิมเล็ก ๆ แต่ว่ามันเหมือน เหมือนคน เหมือนคนไม่กินเส้นกัน แล้วแบบมาอยู่ด้วยกันน่ะค่ะ ก็เลยทำให้เรื่องเล็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ พอจะมีวิธีในการที่แบบช่วยให้เราเนี่ย เอ่อ เข้าใจกันมากขึ้นไหมคะ? หรือว่า ไม่ทำให้แบบเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลาแบบเนี้ยอะค่ะ เออ
อือฮึ อือฮึ อือ อื้อฮือ อืม อือ ๆ อื้อฮือ โอเค เบื้องต้นเนี่ย ผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่า ปกติแล้วเนี่ย อืม จะสื่อสารกันผ่านช่องทางไหนมากที่สุดเหรอครับ?
ค่ะ อืม จริง ๆ ก็มีทั้งส่งข้อความนะคะ เพราะว่ากลางวันเนี่ยก็ไปทำงาน ก็จะส่งข้อความคุยกัน แล้วก็ คุยกันเนี่ยค่ะ คุยกันปกติเลย ใช่ ค่ะ
อื้อฮือ โอเค แล้วก็จากเหตุการณ์ที่เล่ามาข้างต้นนะครับ ขอสอบถามหนึ่งว่า คิดว่าส่วนไหนเหรอครับ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของพิซซาเนี่ยครับ?
อืม จริง ๆ คือ จะว่าวันนั้นเราเป็นวันนั้นของเดือนก็ได้อะ คือเราอะอยากจะกินอะค่ะ แบบว่าเหมือน เหมือน เหมือนคนมันอยากจะกินเนาะ วัน อารมณ์ไม่ค่อยดี อะไรอย่างเงี้ย ไม่ ไม่ได้อยากกินแบบบางกรอบ คือเราไม่ชอบเลยบางกรอบ มันไม่อร่อย เออ แล้วเขาก็แบบ คือเขาอะได้ยินแล้วค่ะว่า เราอะ ขอแบบหนานุ่มหน้านี้ ๆ แบ่งกันไป แต่เขาก็ยังสั่งมา อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกแบบขัดใจอะค่ะ ใช่
อืม ๆ ครับ อือฮื้อ โอเค อันนี้ผมก็บอก บอกว่างี้แล้วกันครับ คือปกติแล้วอะครับการที่คู่รักอะครับ มีความต้องการที่ไม่ตรงกันอะนะครับ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ เนี่ย มันเป็นเรื่องปกติทั่วไปเลย ผมคิดว่าแม้ว่าคู่รักตอนนี้ที่ ร ดูรักกันมากอะ เขาก็ต้องมีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาไม่ตรงกันอยู่ดีอะนะครับ ซึ่งตรงเนี้ยผมอยากแนะนำอย่างงี้ครับ รวมถึงแหนบแนะนำว่า โอเค เรามาทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่า เอ่อ เธอชอบแบบไหน หรือฉันชอบแบบไหน นะครับ เพื่อที่จะ อ่า เหมือนป้องกันเหตุอันเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับ แต่ว่าถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้ว หมายถึงว่า แค่ครั้งแรกเราจะไปรู้ได้ไงว่า คุณชอบอันนี้ ฉันไม่ชอบอันนี้เนี่ย ผมมองว่ามันไม่เป็นไรเลย คือหมายความว่า เราไม่ต้องไปทำให้มันรู้สึกว่า ยิ่งใหญ่ หรือซีเรียสอะไร มากอะนะครับ ผมมองว่ามันเป็นการเรียนรู้ อยากให้คุณกับคู่รักของคุณน่ะครับ ลอง ลองคุยกันดูว่าทุก ๆ เหตุการณ์ที่ทะเลาะกัน ที่ไม่ชอบกันในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดีที่มันเกิดขึ้นนะ เพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจเธอมากขึ้น "เธอไม่ชอบบางกรอบ เธอชอบหนานุ่ม" โอ้! ดีจังเลยที่มันทำให้เราเข้าใจเธอมากขึ้น เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราแทบจะไม่ต้องถามเธอแล้วว่า "เธอชอบแบบไหน?" นะครับ คือมันอยู่ที่ทัศนคติของเรา แล้วก็ความคิดของเราอะครับ ซึ่งอยากให้คุณกับคู่รักของคุณน่ะครับ สื่อสารกันก่อนใน ในวงกว้างอันนี้อะครับว่า ทุก ๆ เหตุการณ์ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเลย ไม่ใช่เรื่องที่ตั้งใจมาก ๆ เนี่ย มันเป็นเรื่องปกติที่ทะเลาะกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจกันก่อนว่า เหตุการณ์ที่ทะเลาะกัน ไม่พอใจกันเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ตรงกันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดี อ่า พอเราเปลี่ยนความคิดแล้วว่า มันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลย มันเป็นเรื่องที่ดีอะครับ มันก็จะทำให้รู้สึกว่า โอเค เราอยากเรียนรู้คนนี้ไปเรื่อย ๆ นะ เราจะได้เข้าใจเขาไปเรื่อย ๆ นะ และในอนาคตเนี่ยผมมองว่า การสื่อสารของทั้ง 2 คนเนี่ยจะตรงกันมากขึ้นนะครับ ผมมองว่าอาจจะไม่ ไม่เกี่ยวหรอกครับว่า เป็นประจำเดือนหรือเปล่า หรือยังไงอะครับ พอผมมองว่า ก็ อ่า ทุกคนก็มีมูดที่ เอ่อ ไม่ดีกันได้เนาะในแต่ละวัน แต่อยากให้เริ่มจากความเข้าใจกันน่ะครับ ให้พูด พูดกันชัดเจน โดยที่ไม่ได้กล่าวโทษให้กันน่ะครับ อันนั้นมากกว่าที่จะเป็นทางออกที่ว่า โอเค เราจะได้เรียนรู้นะครับ ทีนี้เนี่ย เอ่อ อยากสอบถามนิดหนึ่งครับ แล้วคือ เอ่อ ทางคุณเนี่ยอยากจะให้ผลลัพธ์อะครับ จากการคุย อะไรอย่างงี้ กับคู่รักอะครับ มัน มันเป็นแบบไหนเหรอครับ?
อืม ประมาณเนี้ย ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ เนาะ ค่ะ อืม อือ ค่ะ อืม ค่ะ จริง ๆ คือเราอะรู้ เรารู้สึกว่า อ เอ่อ เป็นคนที่ เขาเรียกว่าไรอะ เหมือน ๆ คนดวงไม่สมพงศ์กันแล้วมาอยู่ด้วยกันอะค่ะ คือ ตอนแรก ๆ ที่ คุยกันนะคะก็รู้สึกว่า มันอาจจะเป็นช่วงโพรโมชันที่แบบ แต่ละคนเนี่ย เขาเรียกว่า แสดงด้านดีออกมา ให้เห็น ไรเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วพออยู่ไปอยู่มาอะ อ่า เอาจริง ๆ เขาอะบอกเราว่า เขาชอบทำอาหาร เพราะเราบอกว่า "เราอะชอบทำอาหารนะ นู่นนี่นั่น" เขาบอกว่า "ชอบ ทำอาหารเหมือนกัน" เราก็ถาม "เมนูอะไรเหรอ?" เขาบอก "ลาซัญญา" เราก็ "โอ้โฮ Advance นะเนี่ย" ใช่ค่ะ แล้วพ กันเนี่ย โอ้โฮ
อืม อ๋อ ครับ อืม อืม ๆ อืม อืม <chuckles> ครับ
ขนาดไข่ทอด ไข่เจียว ยัง ยังไม่ทำเลยค่ะ ทำไม่เป็น ไม่ ไม่
<chuckles> ครับผม
ใช่ ก็คืออาจจะโฆษณาเกินจริง แล้วก็ หลาย ๆ เรื่อง เขาบอก เราอะบอกเขาว่า "เราอะชอบไป Hiking นะ ชอบไปเดินออกกำลังกาย ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน แคมปิง เงี้ย เราชอบมาก กางเต็นท์" เขาบอก "เออ เราก็ชอบเหมือนกัน" พอมาอยู่ด้วยกันน่ะค่ะ เขาไม่ไปไหนเลย เขาเล่น <chuckles> เขาเล่นเกมทั้งวัน แล้วเขาไม่ ไม่ค่อยชอบ ออกข้างนอกอะค่ะ เขาต้องการที่ ที่แบบมีอินเทอร์เน็ต อยู่ในห้องแอร์ ก ไม่ ไม่ชอบแบบไปตากแดด ไปเดิน ไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแบบไปเอง ไปคนเดียว ปั่นจักรยานไปเลยค่ะ ปั่นไปแบบไกล ๆ 10 กิโล 20 กิโล หรือว่าไปเดินสวนสาธารณะ ไปนั่นมานี่ คือมันไปครบจนแบบ มัน มัน แถวบ้านมันไปมาทุกสวนแล้วค่ะ ไปเอง อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่า ใช่ค่ะ ไปคนเดียว เราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย จริง ๆ เนี่ย คือเราไม่สื่อสารกัน หรือว่ามัน มันผิดตั้งแต่ ผิด เขาเรียกว่าไร ติดกระดุมเม็ดแรกหรือเปล่า? ที่มันเป็นช่วงโพรโมชันน่ะค่ะ ที่เนี้ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่า เราจะสื่อสารกับเขายังไงดี? ว่า อยากให้เขาปรับ หรือว่ามันจะต้องแก้ยังไงดีคะเนี่ย? หรือว่าปรับทัศนคติของเรา อืม
อืม อืม ครับ อือฮึ <chuckles> อื้อฮือ อืม อืม ครับ ไปคนเดียวเลยเหรอครับ? อื้อฮือ อือฮึ อืม โอเค เอ่อ ผมมองอย่างงี้ครับ ณ ณ ณ ปัจจุบัน ณ ตอนเนี้ยเราค่อนข้างแน่ใจแล้วว่า ความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะ กับคุณ กับคน คนรักคุณเนี่ยไม่เหมือนกันแล้ว เพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทำ แอกทิวิตี ชอบไปนู่นไปนี่ ส่วน ส่วนแฟนคุณน่ะครับตอนเนี้ยอาจจะชอบที่จะอยู่ห้อง ไม่ ไม่ได้ทำอะไรเท่าไรอะนะครับ ก็ ก็ ก็เลยคิดว่า เอ่อ สิ่งเนี้ยมันอาจจะมีความไม่ตรงกันแล้ว แต่ว่าความไม่ตรงกันเนี่ย มันก็สามารถที่จะ แก้ไขได้นะครับ หมายถึงว่า มันมีความขัดแย้งกันน่ะ เราก็ลองหยุดพักก่อน แล้วก็ลอง ลองคุยกันก่อนครับว่า "โอเค เอ่อ เธออยากที่จะอยู่ห้อง ใช่ไหม แต่ฉันชอบที่จะออกไปนะ งั้นเรามีตรงกลางสำหรับสิ่งนี้ไหม? อ่า ก็คือเธอไปกับฉันได้ไหม? ใน 1 สัปดาห์ สัก 2 วัน ออกไปข้างนอก" มันจะทำให้คุณรู้สึกว่า โอเค เขาก็มีเวลาให้กับคุณเนาะ แล้วก็จริง ๆ แล้วหลัง หลังจากนั้นน่ะครับ ถ้าเขาอยากจะพัก อยากจะอยู่ห้อง ไม่ได้อยากทำอะไรเลย เล่นมือถือ อะไรเงี้ยครับ ผมมองว่า ตรงเนี้ยก็เหมือนกับเป็นการให้ Space เนาะ แล้วก็ให้เกียรติกันและกันว่า โอเค เขาอยากพัก เขาก็อาจจะทำงานเหนื่อยก็ได้ครับ จริง ๆ ตอนแรก ๆ ที่เขาบอกคุณว่า เขาชอบทำนู่นทำนี่อะครับ จริง ๆ เขาอาจจะอยากทำจริง ๆ ก็ได้นะครับ แต่พอมาสถานการณ์จริง ๆ แล้วเขาอาจจะเหนื่อยกับการทำงาน เหนื่อยกับอะไรหลาย ๆ อย่าง ก็เลยรู้สึกว่า อยากอยู่ห้อง เพราะฉะนั้น ผมมองว่า จริง ๆ แล้วอะมันต้องเกิดจากการคุยกันก่อนนะครับว่า จริง ๆ แล้วคุณอยากอยู่ห้องเพราะอะไร? เป็นอะไร? นะครับ แล้วก็ลอง ลองแบ่งกันให้มันลงตัวครับ อยู่ตรงกลางว่า "โอเค แต่ว่าฉันน่ะชอบออกไปข้างนอกนะ แล้วฉันมีคุณ แล้วฉันก็คาดหวังให้คุณออกไปกับฉัน มันจะได้เหมือนคู่รักทั่วไป" อะไรงี้ครับ ก็อาจจะเซตอย่างที่บอกครับ 2 วันต่อสัปดาห์ ส่วนคู่รักคุณก็สามารถพักได้ พอมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ อะครับ ผมมองว่า ความสัมพันธ์ที่ดีอะครับ ถ้าเราสื่อสารกันเข้าใจ ถ้าเราให้ Space กัน ถ้าเราให้เกียรติกัน คนละครึ่งทางกันงี้ครับ ถ้ามันเกิด ไปเรื่อย ๆ แล้วอะครับ ทำสิ่งเนี้ยซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ ผมมองว่า มันจะทำให้ความรักเนี่ย ความเข้าใจกันมากขึ้น มันจะไม่มีเรื่องทะเลาะกัน พอมันไม่มีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยผมมองว่า ไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากใช้เวลาอยู่กับคู่รักตัวเอง ถ้าเกิดคู่รักเขาเนี่ย เอ่อ ให้ Space เขาแล้วก็เข้าใจเขา ผมมองว่า ถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ อะเขาจะออกไปข้างนอกกับคุณมากขึ้นแน่นอน เขาจะเป็นคนริเริ่มที่อยากออกไป อยากทำอาหารกับคุณ อยากไปเที่ยวกับคุณแน่นอนนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนะครับ ถ้าเกิดว่า คุณรู้สึกว่า การคุยกับเขาเนี่ยมัน มันยาก อย่างเงี้ยครับ ผมก็ลองแนะนำนะครับว่า ไม่แน่ใจว่า มีคนกลางหรือคนที่ 3 อันเนี้ย พอช่วยคุยได้ไหม? นะครับว่า โอเค เอ่อ ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นยังไง? โยอะมา อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือว่าเป็นเพื่อนของเขา เป็นไรอย่างเงี้ยครับ ก็ลอง ลองสอบถามดูครับว่า จริง ๆ แล้วเขาเป็นคนแบบไหน? หรือว่า เอามาคุยกันเลย นัดไปกินข้าวทานข้าวกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้น ผมมองว่า คนกลางเนี่ยก็มีปัจจัยสำคัญเหมือนกันครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วบาง มิก อาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่กล้าที่จะสื่อสารกับคุณโดยตรง เขาอาจจะกลัวคุณโกรธ หรือว่าอาจจะกลัวคุณงอน อ่า แต่พอ ว่า มีคนกลางคนที่ 3 เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่า เอ่อ เขาอยากที่จะระบาย อยากที่จะ เอ่อ บอกมากขึ้น ซึ่งถ้าเกิดเขาบอกคนที่ 3 อะ คุณ คุณก็อาจจะรู้ได้ว่า อ๋อ จริง ๆ แล้วเขา เขาไม่ได้ไม่อยากไปไหนกับคุณเลยนะ เขาแค่รู้สึกเหนื่อยงานมาก แต่ไม่กล้าบอกคุณ เพราะว่าคุณอาจจะมองเขาว่า เขาอ่อนแอก็ได้ อันนี้ พวกสิ่งเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ปกติมากสำหรับคู่รักทั่วไปนะครับ แล้วก็มันอยู่ที่ลึก ๆ ในใจของเรา ซึ่ง คู่รักเนี่ยจะสื่อสารกันผิดตลอด แล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกตลอด เพราะฉะนั้น ต้องทำความเข้าใจกันก่อน แล้วก็อย่างที่บอกครับอยู่กึ่งกลางสำหรับทุกอย่าง แล้วก็ลองทำให้มัน เอ่อ ต่อเนื่องเรื่อย ๆ ปรับทัศนคติต่าง ๆ ผมมองว่า เอ่อ คู่รักของคุณเนี่ยยัง ยังมีศักยภาพแน่นอนครับ ที่จะเป็นคู่รักที่เข้มแข็งในอนาคตอะน่ะครับ
อือ อืม ใช่ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม <smacks lips> ค่ะ ค่ะ <smacks lips> ค่ะ อา ค่ะ อา อะ ค่ะ อืม เออ อืม ค่ะ อ้อ โอเคค่ะ จากที่ฟังมารู้สึกว่า เป็น เป็น เขาเรียกว่า เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะ จะลองนำไปปรับใช้ดู จริง ๆ ก็มานั่งคิดเหมือนกันว่า หรือว่าเราเนี่ยสื่อสารกับเขาไม่ค่อยดีอะค่ะ อย่างเช่น เราก็น่าจะ เอ่อ ชวนเขาคุยตั้ง ตั้งแต่แรกว่า เขาไม่ชอบทำอะไร? ชอบทำอะไร? ชอบกินอะไร? เพราะว่าหลาย ๆ ครั้งที่แบบ พยายามที่จะบังคับให้เขามาทำในสิ่งที่เรา เอ่อ ชอบ แต่ว่าเขาไม่ชอบเนี่ย มันก็ทะเลาะกันตลอดนะคะ อย่างเช่น ชวนเขาไปพายเรือ Kayak เงี้ยค่ะ เราก็ไม่รู้ว่า เขาชอบนะคะ เรา เราก็ไปพายกับเขา ก็ ปรากฏว่า พอไปถึงเขาไม่พายค่ะ เราพายอยู่คนเดียว เราก็ โอ้โฮ เหนื่อยมากเลย ก็ถามว่า "ทำไมไม่พาย?" เขาบอก "เขาไม่ชอบ ไม่ชอบพายเรือ Kayak" เราบอก "อ้าว! แล้วทำไม <chuckles> ไม่บอกตั้งแต่แรก" ใช่ค่ะ แล้ว คือ คือไปอยู่เมืองที่มัน เขาเรียกว่า ฟลอริดา มันจะมีจระเข้ เขาบอกเขากลัวจระเข้ เราก็บอก "โอ๊ย ไม่น่ามีหรอกจระเข้" ไรเงี้ย ใช่ค่ะ จริง ๆ เรา เราคิดว่า น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการสื่อสารมากกว่า อย่างที่คุณบอกมาอะค่ะ
อืม อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ <chuckles> <chuckles> ไม่บอกใช่ไหมครับ? <chuckles> โอ้โฮ <chuckles> อือ ครับ อืม ๆ ๆ ใช่เลยครับ
ใช่ ช ค่ะ ก็ เดี๋ยวคำแนะนำที่ให้มาจะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ หรือว่าอาจจะลองใช้เป็นคนกลาง อย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่ของเขา หรือว่าเพื่อนเขา อย่างเงี้ย ก็ ถ้าเกิดให้เขาช่วยพูดให้เนี่ย ก็น่าจะดีขึ้นน่ะค่ะ เออ
ได้เลยครับ ก็ ยังคิดว่า คู่รักของคุณเป็นคู่ที่น่ารักอยู่ครับ แค่อาจจะสื่อสารกันไม่ตรงเฉย ๆ นะครับ แล้วก็ ก็คิดว่า สักวันอาจจะต้องเจอ อิ กิจกรรมที่ดีตรงกันได้แน่ ยังไงเอาใจช่วยนะครับ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ